Bir ara sanırım Paris İklim, eee, Konferansı'ydı, hatırlamıyorum. Eee, onunla alakalı mesela, eee, buraya biz iştirak etmedik. Eee, bunun yanı sıra, eee, maalesef, işte, maden yatakları, maden ocakları, eee, veya zeytinlikler mesela, hani, sadece rant uğruna, eee, dönüştürülebiliyor. Eee, bunlar da tabii ki uzun vade de Kesinlikle öyle. Yani bunlar gerçekten, eee Evet, doğanın, eee, kötüye kullanılmasına sebep olduğu için bu tarz, hani, çözümler aslında mümkün ama bunun için gerçekten, eee, irade koyacak mıyız? Hani, bu noktada benim endişelerim var birazcık.
Hı hı. Evet, şu son dönemde eh Evet hab haberlerde de okunduğu üzere çok, gerçekten de insanın eee Evet, evet. Peki bu, eee, kaygıyı Şimdi, ımm, anlattığın şekilde aslında senin, eee, düşündüğün, işte, politikacıların ya da ülkeyi yönetenlerin aslında, eee, vatandaşların, eee, kaygısını eşit şekilde taşımadığı ya da bizden çok daha eee, yani vatandaşlardan çok daha yüksek bir kaygı taşıyarak aslında çözüm önerileri bulunması gerektiğine eee, gerektiğinden bahsediyorsun. Şimdi burada sen iklim kaygısını nasıl yönetiyorsun? Mesela, hani, bize çok, eee, yağmur yağdı, seller oldu, eee, işte bu, eee, ağaçlandırma yok. Eee, bu bunu biliyoruz. Eee, bunun mesela ağaçlandırmak için bir şeylerin var mı ya da orman yangınlarının önlemek için, eee, senin böyle kişisel olarak yaptığın bir şey ya da kaygını yönettiğin bir yöntemin var mıdır? Ya da bir topluluk olarak birlikte birkaç kişinin kurduğunuz, yaptığınız bir şeyler var mı?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee Tabii ki, eee, hani Tabii, tabii. Hani, ben, eee, zaten bireysel çözümlerin, eee, atıyorum, hani, gerekli olduğunu düşünüyorum ama yeterli olmadığını biliyorum. Ama ben bireysel olarak neler yapıyorum? Ya, bir kere ben, eee, vejetaryenim. Eee, çünkü, eee, bence, eee, karbon ayak izi ve su ayak izi konusunda, eee, gerçekten, eee, elimizde olan kısıtlı imkânları hayvanları beslemek ve hayvanları besleyerek insan beslemek, eee, açısından, hani, eee, bunun verimli olmadığını düşünüyorum. Eee, bununla alakalı
Hımm. Karbon ayak izi dediğin nedir? Biraz açabilir misin?

Yani, eee, tabii ki iklim değişikliği de, eee, bence, eee, büyük bir sorun. Hani gerçekten hani
Hı hı.
böyle yıldan yıla böyle bir şeylerin değiştiğini fark edebiliyoruz. Ve bunlar tabii ki, hani, iklim dediğin şey orada y atıyorum, işte, yöre halkının, işte, tarımla ilgili faaliyetlerini de etkiliyor, eee, insanların, eee, turistik faaliyetlerinin tarihlerini dahi etkiliyor. E, bunlar a i insan ha hayatına dokunan e etkileri. E, tabii bir de hayvanları etkileyen durumlar var. Eee, her canlı bu ekosistemdeki değişimlere ayak uyduramıyor. Bir sürü nesli tükenme tehlikesi altında olan canlı var falan. Hani bunlar genel olarak benim ara ara, böyle, endişeye sevk ediyor aslında.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Peki, iii, şimdi, iii, ilk söylediğin suyla ilgili olana gelecek olursak, eee, mesela en çok hangi açıdan endişelendiriyor? İşte, sağlık açısından belki örnek verebilirsin, işte, geçim kaynakları, eee, ya da, işte, göçler başlayabilir mi, kuraklık çok artarsa vs. gibi. Aslında seni böyle en çok endişelendiren, eee, ya da düşündüğün konu tam olarak hangisi? Biraz daha derinleştirebilir miyiz?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Ya, öncelikle tabii ki susuzluktan kastım, eee, temiz, eee, su kaynaklarına erişim. Hani, eee, bu beni açıkçası birazcık endişeye sevk etti. Bu tabii ki, hani, eee, sağlık, yeme içme, temizlik gibi, eee, faktörleri içinde barındırıyor. Ama mesela şeyi de söyleyebilirim, hani, beni susuz kalmaktan daha çok endişelendiren şey aslında, eee, bu ülkeler arasındaki, ııı, bu gerilimin su kaynakları sebebinden, eee, sebebiyle daha da fazla artacak olması. Yani, eee, bir su yüzünden savaşmadığımız kalmıştı yani e, o da başımıza gelirse bir yirmi otuz yıla böyle bir endişem var.
Hı hı. Hımm. Evet. Değil mi? Öyle Öyle bir bir söylenti va eee, var, eee, işte petrol savaşları oluyor şu anda, eee, işte, eee, 30-40 sene sonra, eee, ülkeler arasında su savaşları olabilecektir diye. Evet.
Hı hı. Tabii ki. Tabii ki. Zaten hâlihazırda mesela bununla alakalı bazı problemler var yani mesela, eee, Nil'in etrafında konuşlanmış ülkeler, eee, gerçekten sınırlarını belirlerken hani olabildiğince su kaynağından faydalanmak istiyor. E, keza bizim, hani, güneyimizde de mesela, işte, Fırat Nehri'miz var, Dicle var, hani, bunlar da gerçekten, hani, mevsimsel olarak, hani, ülkelerin kurdukları barajlar sebebiyle falan mesela bu, eee, su kaynaklarının kullanımı değişiklik gösteriyor. E, bunlar da ülkeler arasında durduk yere bir hani, iii, gerilim aslında ortaya çıkartıyor. Eee, bunlar beni gerçekten düşündürüyor yani.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı.